Alors dis-moi, comment prépares-tu les matins pressés avant l'école?
Oh là là, mon Dieu! Les matins pressés avant l'école, ouf, ça, c'est un gros sujet. <laughs> Hem, je vais te dresser un peu le tableau, tu vas comprendre. J'ai 2 enfants, heu. J'ai un petit garçon de 3, donc bon, lui, il est en en première année de de maternelle et j'ai une petite fille qui, elle, a 10, heu, qui, elle, est à la crèche.
Ouais. Vas-y. D'accord. Mmh mh. Ah. D'accord.
Déjà, côté, heu, établissement, on a eu la chance de trouver, heu, en fait, une crèche et une école dans le même bâtiment. Ça, c'est assez dingue. Ouais. Alors ça, ça, par contre, enfin je franchement, je souhaite à tout tout tout le monde en fait. <chuckles> Même mes pires ennemis, je leur souhaite de trouver ça parce que franchement, c'est un luxe, mais énorme! Donc, heu, voilà, on a qu' 1 trajet à faire. On dépose les 2. Heu, notre fille, elle est à l'étage, notre fils, il est au rez-de-chaussée et puis, il est il est content parce qu'il sait, tu vois, qu'il y a sa sœur qui est à l'étage, même s'il la voit pas. Je pense que ça le rassure parce qu'il sait très bien que, heu, voilà, on on forcément, on va venir chercher bébé. Donc si on va chercher bébé, on va chercher lui le soir.
Mmh mh. Wouah! Génial. Oui. Oui. J’ai jamais vu ça. Bah, oui. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh. Bah, oui. Bien sûr, ouais.
Parce que, heu, ouais, ouais, il est un peu dans sa phase de, hem Il a jamais eu, tu sais, cette phase de d’en d’enfant là comme, heu, comment ça s'appelle, hem? C’est pas une phase d'abandon, mais de, hem enfin bref, des enfants qui ont cette peur que les parents ne reviennent jamais. <laughs> Peur de l'abandon, bah, c’est ça, hein! Je je cherchais, mais je vois pas pourquoi je cherche plus loin, c'est aussi simple. <chuckles> Hem, du coup, voilà, il est un peu dans cette phase là en ce moment à 3 ans. Ça arrive un peu tardivement, mais, heu, voilà, on essaie de le rassurer en lui disant: «T'inquiète pas, heu, on va venir vous chercher tous les 2, heu, voilà». Même si parfois on aimerait bien les laisser. Non, je suis méchante. Je rigole, bien évidemment.
Ouais. Ouais. Par de peur de l'abandon, hein, je crois que ça se dit, hein. Ouais ouais. Mmh. D’accord. <chuckles> <laughs>
Hem, donc, le matin, en fait, heu, déjà on a on a cet avantage là qui qui est assez conséquent et heu, pour les préparer, en fait, on déjà, on met pas de réveil, parce que, bien évidemment, ils nous réveillent.
Ouais. Ah oui! J’allais me dire: «Mais comment faites-vous?» <laughs>
Ah ah ah, non, non, non, c'est nos enfants qui nous réveillent le matin. Très tôt très très tôt, heu, 05:30, 05:30-06:00.
<chuckles> Quelle heure? OK, d'accord.
C c'est heu, parfois, j'aimerais bien que ça tire un petit peu plus loin, mais bon. Hem, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ils dorment tous les 2 dans la même chambre, parce qu'on attend de de déménager et donc là, ils auront tous les 2 leur chambre. Mais hum, bien évidemment, tu te doutes bien qu'entre 2 petits heu, frère et sœur, il y en a toujours un qui réveille l'autre, toujours.
Ah oui. D'accord. Mmh mh. Mmh. Bah, oui, non, mais je je s je connais.
Voilà, heu, alors parfois, c'est c'est très drôle hein, parce que on entend, heu, notre fils dire à sa sœur, heu: «Bébé, bébé réveille toi, il faut que tu te lèves». Je lui dis: «Mais non! <chuckles> Non, <chuckles> ne ne dis pas ça!» <chuckles> Voilà et là bah, clairement ce matin, c'était l'inverse quoi. C'était heu, la petite sœur qui réveillait le grand frère. Mais bon
<chuckles> <laughs> Ouais, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. D'accord.
donc heu, voilà, pas de réveil réveil tout à fait naturel avec les enfants et heu, mmh, avec mon mari du coup au bout d'un moment on se dit: «Bon il faut qu'on, bah qu'on endosse nos nos nos responsabilités parentales donc allons-y, c'est parti!» <chuckles>
<chuckles> C'est ça. Allons-y, oui parce qu'en fait, en attendant, les enfants, ils restent dans leur lit ou ils sortent de la chambre ou?
Non, en fait, ils restent dans leur lit et ils se ils se parlent dans leur langue de de bébé. Enfin, notre fils parle très bien, hein, mais bon, voilà, sa sœur, elle a 10 mois, donc clairement <chuckles> à part «Papa, maman,» elle dit pas grand-chose. Mais du coup, ils jouent tous les 2. Voilà.
D'accord. Mmh mh. Ouais, d'accord. Mais mais dans le calme plutôt alors?
Ouais, ouais, ouais, ouais, toujours toujours toujours, heu, voilà, i i ils se parlent, heu, i ils rigolent, heu, enfin voilà, heu. Notre fils, heu, il joue à cache-cache avec sa sœur, tu vois, il se cache derrière son coussin enfin, b. Et en fait, nous, on voit tout ça sur la caméra de surveillance, donc, c'est très drôle, c'est très mignon, j'avoue j'avoue j'avoue. Hem et là, une fois qu'on se dit: «Allez, nous sommes parents, allons-y, <laughs> ça dure. Allons-y, c'est parti, tu es prêt. <laughs> Heu, là, on arrive dans la chambre et on prend chacun 1 enfant. Peu importe, heu, lequel, hein, il y a pas de voilà. Premier qui se dirige vers l'un ou l'autre, heu, voilà. Et, heu, et là, bah, c'est parti dans la préparation, heu, bah, pour aller, heu, pour aller à l'école à la crèche donc, heu ça va être, heu, la toilette, heu, s'habiller, heu, les couches, enfin tout ce que tu veux quoi, le classique.
Ouais, OK. Mmh. Mmh. D'accord. Ouais. Mmh mh, allons-y! <chuckles> D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais v Ouais, c'est quoi votre rituel, heu, précis du coup dans le le le matin comme ça pour, heu c'est quoi les étapes?
Heu, on va commence par, heu, changer les couches, après on s'habille et après, heu, on va, heu, se débarbouiller le visage, heu, se brosser les dents, heu, faire pipi, heu, voilà tout ça. Parce que notre fils a encore une couche, donc, heu, le matin quand il se lève, on l naissait de lui apprendre à aller aux toilettes. Mais, heu, généralement, il a fait juste avant, heu, dans sa couche quoi donc, heu, on en est pas là encore, hein, c'est il a plus de couches la journée, c'est déjà une grande étape. Et la nuit, c'est un peu difficile. Hem, ouais et là du coup, heu, bah, une fois que, heu enfin notre fils prend un peu plus de temps à se préparer parce que, voilà, on va lui laver le visage, on va lui mettre de la petite crème, après il veut qu'on le coiffe, qu'on lui mette un petit peu de gel, heu, tout ça, un petit coup de parfum, enfin, voila, c'est
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais ouais. Non. <chuckles> <chuckles> Ouais, ça peut être long parfois. Mmh. Mouais.
il aime bien se faire, heu, se faire beau, s'apprêter, tu vois?
Ouais, c'est c'est bien à son âge et tout de vouloir, heu, prendre soin de lui comme ça.
N Oui, il a pas le choix, je lui mets de la crème de force, je fais: «Non, non, non, non, attend il fait froid, là, l'hiver arrive. Heu, <laughs> on hydrate la peau, c'est très important.» <laughs>
<chuckles> <laughs> Voilà, très important.
Hem, mmh mh, et du coup, bah, dépendamment du parent, en fait, qui est avec, heu, notre fils, l'autre, bah, va directement dans la cuisine et commence à préparer, heu, le biberon, pour bébé.
D'accord. OK. Ouais.
Mais, on a mis en place un petit rituel, c'est que la veille au soir, avant qu'on aille se coucher, on prépare la table, en fait, du petit déjeuner.
Ah. D'accord. Vous anticipez au maximum.
Sans, heu, mettre les pro ouais, bien évidemment on met pas les produits frais, tu te doutes bien, hein? Oui, heu, voilà, mettre les couverts, les assiettes, heu, sortir, je sais pas moi, si ça va être des céréales, du pain, peu importe, enfin, voilà. Mmh mh.
Oui, bien sûr bien sûr. Ouais. Mais tu sais que j'ai j'ai j'ai j'ai vu ça, heu, moi, j'avais, heu, je sais pas, j'étais étudiante et j'avais une amie étudiante qui faisait ça et, heu, sur le coup, ça me choquait. Aujourd'hui, en tant que mère, je trouve ça trop, heu astucieux, en fait.
<laughs> Ah, mais attends, tu gagnes quelques minutes. Mais le truc, c'est que ces quelques minutes, sur le coup, tu te dis: «Beh, ah,, <scoffs> c'est bon, ça va, c'est il y a pas mort d'homme si on le fait pas.». Sauf que le jour où tu le fais pas, c'est le jour où il y a une crise, c'est le jour où ça prend du temps, c'est enfin voilà, c'est le jour où il y a une cata, en fait, à la maison. Donc.
Oui. Mmh. Exactement. Mmh. Non, mais clairement, et puis, heu, ouais, tu es tu es content quand tu te lèves le matin, quoi.
Ouais, c'est ça! Et, heu, du coup, bah, bébé, hop, sur la petite chaise, heu, avec son biberon et notre fils, hem bah, on les met tous les deux en même temps à table. Et, heu, le temps que, voilà, heu, je finisse de préparer, je sais pas, le café, un thé, peu importe. Lui, il est quand même avec sa sœur enfin, ils sont tous les 2, tu vois, au moins, donc, heu, ils se parlent encore. <laughs>
Ouais. Mmh mh. Ouais. Et tu arrives à prendre ton ta boisson, heu, assise, heu, dans dans le calme, heu, ou alors tu tu fais partie de ces personnes qui qui finissent même pas leur thé ou leur café tellement, heu, c'est speed?
Oh non, je je t'avoue que, heu, en fait, on se lève tellement tôt. <laughs> Que, heu, non non, j'ai tout à fait le temps de prendre mon café, de manger, heu, enfin. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Ouais. En fait, il y a combien de temps entre le comme ça, le réveil enfin pas le réveil, mais la la le moment où vous allez les sortir du lit et heu, le départ de la maison, par exemple?
Mouais. Heu, <blows air> allez, on va dire qu'on les sort du lit, on va, dire aller on va dire vers 07:00, <blows air> il y a peut-être 1 heure.
D'accord. Ouais 1 heure. Ouais, donc, quand quand même, en 1 heure, préparer 2 enfants, c'est, heu, c'est intense.
Mouais. Ouais. Mais, en fait, on a tellement l'habitude, on est tellement, heu, <chuckles> je sais
Ouais. Vous êtes, c'est millimétré un peu?
Ouais. On est tellement rodés dans notre truc que voilà, on sait exactement donc toi, tu prends le grand, moi, je prends la petite, tac, heu, elle est prête, hop, on échange, on tu sais on on on se les refile, on va préparer si on va préparer ça. Et puis, vu que le petit déj, finalement est quand même déjà mis sur la table, au moins il y a pas la crise, normalement, heu, du, heu, oui, mais je veux manger si, je veux man non, regarde, je mets plusieurs options, tu veux des céréales, du pain, heu, de la confiture, voilà, tu tu tu me dis. <laughs> J'évite.
Mmh. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Oui, et est-ce que ça arrive, heu, justement qu'il y ait, heu, un imprévu style du style, j'en sais rien moi, vous avez oublié d'acheter, les der enfin, je sais pas, les derniers céréales ou alors, heu, je sais pas, heu, un gros vomi, heu. Enfin bon, tu vois? Bon, on connaît tout ce genre d'imprévus quoi.
Bien sûr, oh là là. Bien évidemment, bien évidemment. Heu, ouais le elle vomi avant de partir ou tu sais? Quand elle est, heu, quand elle est prête en fait. Elle a la veste sur elle, puis là d'un coup d'un seul, bah, il y en a partout. Heu, ça ou juste avant de passer la porte, heu, quand, heu, elle décide de faire une grosse couche par exemple. <laughs>
Mmh. Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais, ouais. Et tu comment tu gères toi justement ce petit imprévu au niveau émotionnel?
Oh f écoute, c'est la 2e donc, heu <laughs>
<chuckles>
je voilà, j'y heu, mon mari, il est un peu plus, heu, en mode: «Oh là là,, <sighs> bah, c'est tu tu fais ça maintenant». Je lui fais: «Écoute c'est pas grave, c'est pas grave regarde. Donne, on va la changer. Tant pis qu'est que tu veux que je te dise? On n'est pas à on n'est pas à la minute près» parce qu'en fait là où on habite, heu, la crèche et heu, l'école, heu, sont quand même très très flexibles et en fait, on peut les déposer jusqu'à 9:30
Ouais. Ouais. D'accord. Ah donc super. Donc vous avez pas de, mmh, ouais de stress là dessus, de pression.
donc, heu, non. Non, non, non. Nous, c'est qu'on part généralement, heu, vers 8:00. En fait, c'est mon mari qui les dépose, hem, à l'école parce que moi, je commence à travailler, heu, très souvent à 8:00 et je travaille de la maison. Donc j'ai pre j'ai mes premiers rendez-vous vers 8:00-8:15. Donc c'est pour ça que à cette heure ci, tout le monde dehors. Mais, heu, et en soi, voilà.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh. D'accord. Bah oui. Oui donc tu as quand même un «petit stress» entre guillemets, heu, de de timing à gérer.
Ouais, bah, ça arrive que je commence, heu, des petites réunions et que j'ai mon fils, heu, dans les pattes qui me dit, heu: «Coucou madame!» en parlant à la personne qui est de l'autre côté. <laughs> Ça va, c'est mignon, heu. Généralement, les gens ne disent absolument rien. Ils voilà ils savent que je bosse de chez moi et que j'ai des enfants donc, heu, enfin c'est ma vie quoi.
Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être, heu, toute seule, par exemple, à préparer tes enfants, heu, en cas de déplacement ou alors, heu, à l'inverse ton mari?
Heu, ouais, ça arrive plus à mon mari qu'à moi, parce que c'est moi qui bouge plus souvent. Heu et généralement c'est 1 semaine complète quand, heu, je pars. Donc, heu, non non il il prévoit aussi bien les choses, il prévoit, heu, le petit déjeuner, heu
Mmh mh. D'accord. D'accord, OK. Il se lève à la même heure, heu, il ou il anticipe un peu plus?
Heu, non, il se lève, heu, pareil, c'est les enfants qui qui le réveillent. <laughs> Heu, il prévoit, ouais le le petit déjeuner, la veille au soir. Heu, on prépare les vêtements aussi j'ai oublié de mentionner ça.
Mouais. Ah, ça oui. Ça c'est ça c'est ouais, une bonne, heu, bonne astuce aussi, je pense. Pour éviter notamment les crises avec les enfants qui à cet âge là, on le sait, hein, heu <chuckles>
Heu, ouais. Mmh mh. Hem, beh, écoute, éviter les crises. <sighs> Allez, ça marche dans 90 % des cas, mais bien évidemment par mom Bah, comme ce matin, hein, clairement, j'avais préparé les affaires hier. Puis ce matin, heu, j'ai eu droit à une grosse crise du: «Non, je veux pas mettre ce pull» et il j je me suis di enfin voilà, il s'est mis à pleurer, à oh c'était la fin du monde, c'était la fin du monde.
Ouais. Ouais. Et quand tu quand tu prépares les vêtements, est-ce que tu leur montres, heu, bon, bah, demain, c'est ça c'est ça? Ouais, ouais, tu leur montres déjà, donc. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut une grosse préparation psychologique.
Mmh mh. Ouais ouais, je je prépare psychologiquement, tu vois? Je <chuckles> Ouais, ouais, pour tout le monde, hein, pour tout le monde, maman compris. Surtout maman, en fait. <laughs>
Tout à fait. Et heu, <chuckles> ouais. Et tes enfants, ils sont petits, heu, quand ils vont commencer à grandir, là, quand ils vont être tous les 2 à l'école, est-ce que tu penses que vous allez garder cette, heu, routine ou, heu, enfin, comment t’en tu vois les choses?
Mmh mh. Heu, et bah, écoute, heu, je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, s'ils sont dans le même établissement, heu, oui, parce qu'en fait, heu, bah, l'école est vraiment proche de, heu, de la maison. Il y a ça aussi. C'est que, hem, en ce moment, on met une vingtaine de minutes parce qu'on habite pas encore, heu, dans notre dans notre maison. Mais voilà, quand on sera dans notre maison, heu, on sera juste à 10 minutes en voiture. Donc, heu, voilà, c'est plutôt, heu c'est plutôt cool enfin c'est c'est à côté quoi, donc, heu. Là parfois le matin, heu, quand, heu, quand ça va vite bon il y a pas le temps de jouer, heu, de blablater pendant, heu, 15 ans, c'est let's go on part, mais, heu, si jamais il y a pas de rendez-vous de mon côté ou que c'est plus relax, notre fils généralement il joue un petit peu avec ses voitures ou il dit qui veut lire un livre ou voilà, enfin c'est, heu
Ouais. D’accord. D'accord. Donc, heu. Ouais. Oui. Bah, c'est bien. Ouais et q C'est super de pouvoir, heu, avoir un temps comme ça, un peu, heu, plus calme avant d'aller à l'école, enfin. Et de pas être dans la dans la précipitation, heu. Et tu aurais des conseils à donner, heu, à des futurs parents, heu, justement, parce que je p je tu as tu as tu as quand même l'air d'avoir une super bonne organisation. Donc, heu, quelles seront quelles seraient tes astuces, hem, que tu voudrais partager, heu?
Il y a Ouais. Ouais. Mmh mh. Hem, mmh, le fait de préparer en amont tout ce qu'on peut préparer, je je jure que ça fait gagner un temps précieux. <laughs> Le petit déj, heu, les vêtements, heu, voilà, s s'assurer que tout est prêt en fait pour le lendemain. Tu sais, même le sac en fait pour aller à l'école, heu parce que, bah, nous enfin par exemple, de notre côté, notre fille à la crèche, là le soir, elle revient avec un sac avec du linge sale, puis hop, il faut remettre des vêtements propres dedans pour le lendemain, pour, heu, tu vois, au cas où il y ait des dégâts. Heu, ça, on le fait on prépare aussi toujours la veille au soir et on le met sur la porte d'entrée, tu vois. On on l'accroche en fait, comme ça, on l'oublie pas. On est sûr qu'il est là et qu'il part avec nous le lendemain matin. Hem, non, ce serait vraiment ça, en fait. C'est d'anticiper au maximum pour que le matin, ce soit plus relax.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui. Mmh. Bah oui. Bien sûr. La veille. D'accord. Ouais, ouais. Anticiper, ouais. Ouais. Et puis préparer, comme tu disais aussi un peu psychologiquement les enfants aux aux changements ou au Ouais. Non, mais c'est clair, heu, parce que franchement, c'est, heu c'est hyper important de les mettre en condition de et surtout d'éviter les les surprises. Mais après, comme tu dis on: «Les surprises sont inévitables». Enfin, je veux dire, il y en a toujours dans toutes les familles des imprévus, et cetera.
Oui! Oui, oui, bien sûr! Ça, c'est très important. <laughs> Ouais. Bien sûr. Ah, bah, oui. Sinon, c’est pas drôle. Pourquoi avoir des enfants si on a pas de surprise? <laughs>
Donc, heu ouais, sinon Sinon, ça en sinon, c'est un peu ennuyeux. <chuckles> Voilà de
Beh, oui, exact. <laughs>
Mais en tout cas, heu, je te remercie, heu. C'était super intéressant de voir un petit peu, heu, quelle était votre routine à toi et ton mari, heu, pour, heu, bah bah, voilà, pour, heu heu, vous préparer le matin avant l'école et surtout de manière, heu, très sereine, hein. C'est ça que j'ai j'ai relevé, que c'est vraiment que ça a l'air d'être, heu enfin j'imagine quand tu me parles, je vois le calme, la sérénité, les enfants, heu, plutôt, heu heu, contents de discuter ensemble. Donc, heu, bravo à vous pour votre organisation.
Mmh mh. Ouais. Ça va. <laughs> Bah, écoute merci beaucoup, heu, j'ai vraiment apprécié partager ce petit moment avec toi et puis avoir pu te donner, heu, un petit une petite idée, heu, de de mes matins avec mes enfants et mon mari.